Nasa naging malapit kami sa isa't isa o naging mag k s dahil sa sa pagkakataon na naging magkalapit kami sa isa't isa, at hindi ko akalain na marami pala akong matutunan sa kan'ya, na 'yong mga mga bulung-bulungan tungkol sa kaniya ay isang haka-haka lang pala na walang katotohanan. Na nagpapasalamat ako na hindi ko siya hinusgahan base doon sa mga bulung-bulungan tungkol sa kaniya o mga haka-haka na tungkol sa kaniya na binigyan ko siya ng pagkakataon, para sa kahit na hindi niya alam na may mga gano'n akong kaalaman tungkol sa kaniya, pero binigyan ko siya ulit ng pagkakataon na maging malinis lahat tungkol sa kaniya, at kilalanin siya ng ako mismo 'yong kumikilala sa kaniya, at gano'n nga 'yon nangyari, nakilala ko siya at marami sa marami akong natutunan sa kaniya. Naging hmm
Hmm. Hmm. Ah, totoo. Tama nga naman. Mm. Hmm, hmm. Tama, tama. Hmm. Pa Mm, kumbaga naging matalik ng magkaibigan na kayo ngayon dahil sa lakas ng loob.
Mm. Totoo, na hindi na noon din, bago no'ng no'ng naging magkasama kami, ayaw niya din sa akin no'ng, una dahil may <sniffs> may mga may mga Um.
Ah Kumbaga, para kayong nag-uumpugang bato na nagsasalpukan noon, kasi hindi niyo gusto ang isa't isa, pero pinili niyo pa rin na kilalanin ang bawat isa at ngayon naging matalik kayong magkaibigan.
May mga Mm. Oo. Mm. Mm, toto Totoo, may mga set backs kami, hindi lang may mga dahilan siya at may mga sarili din akong dahilan kung bakit ayaw namin sa isa't isa, pero masaya kami. Mm.
Mm. Hmm. Maganda 'yan, maganda 'yan, magandang, ah, magandang i um, hakbang ang ginawa ninyo para kilalanin ang isa't isa, kasi hindi mo malalaman ang ugali ng isang tao kung hindi ikaw mismong makakakilala sa kan'ya, 'di ba?
Totoo.